Claro, claro, vamos lá, como é que eu posso te ajudar? Eh, me fala um pouquinho a respeito então desses seus passatempos, não, vamos começar assim acho que pelo menos, eh, começar pela rotina, né, me conta assim, como é que como é que é a sua rotina pra ver como é que a gente pode encaixar aí seus passatempos na sua rotina.
Isso, isso. Claro, então, eu tenho um trabalho remoto ou seja trabalho de casa, home office e assim, tem um horário, um horário certo de trabalho. Ou deveria ter. Por que deveria? Porque eu faço interrupções por conta do meu passatempo. Eu sou aficcionado por futebol. Então, eh, eu tenho, assim, um aplicativo que me dá todos os jogos do mundo, então, assim, não importa qual seja o campeonato, qual seja a nacionalidade, eu gosto de assistir futebol, seja qualquer
Ah, que interessante! Mas o mundo todo? Mentira. Uh! Então é, olha, partida pra caramba pra você assistir, não?
O mundo todo, eu assisto o mundo todo. Exato, exato. Há há há pouco, <laughs> Não, mas é, por exemplo, há pouco tempo agora eu estava assistindo um jogo do campeonato africano, que eu não conheço jogadores, e era um jogo Senegal contra a Uganda, ou seja, é é é paixão pelo próprio esporte, pela magia, entendeu?
Mentira. É realmente pelo mundo todo, né, que loucura.
Exato, exato. E essa paixão tem trazido efeitos negativos para o meu trabalho, porque eu paro, interrompo, ou seja, deixo de produzir mais ou perco a motivação. <smacks lips> Ah, não vou, sabe? Como é remoto, outra hora eu retomo, porque agora eu vou focar nessa parte do futebol, vou assistir.
Uhum. Você que faz sua própria agenda, né.